<laughs> Ouais, ça peut être, heu, hyper bénéfique, et est-ce qu'il y a, du coup, une langue, heu, enfin, parce que, du coup, tu as dit qui tu l'apprenais à lire, est-ce qu'il arrive déjà à lire une langue ou pas, ou, heu, écrire même?
Ouais. Heu, j'ai commencé, heu, ouais, j'ai commencé, je sais pas si tu connais un peu l'espagnol, mais, heu, l'espagnol, finalement, ça se lit comme ça s'écrit. Heu, et puis enfin, ça c'est ouais, voilà, c'est vraiment phonétique, alors que le français, bon on est d'accord que c'est une langue, heu, un petit peu, heu, <clicks tongue> ouais, c'est compliqué niveau grammaire, et cetera. Orthographe, même, hein, heu, donc, j'ai commencé avec le français et heu, ça se passe plutôt bien. Honnêtement, avec la méthode, heu, la méthode, tu sais, heu, c'est un bouquin qui s'appelle «Je sais lire» de Céline Alvarez, c'est, heu, ça a super bien fonctionné, et puis, heu, bah, il commence à pareil à écrire, heu, il écrit son prénom, heu, phonétiquement, heu, mmh.
Oui, c'est plus facile que le français, c'est clair. Heu, l'orthographe, c'est compliqué. Ouais, ouais, bien sûr. OK. Mais parce que, dans son école, il a des, heu, est-ce qu'il a des devoirs, du coup, heu, qu'il doit faire à la maison? Et et du coup, en plus, tu lui apprends le français, c'est ça, enfin, à l à l'écrire? OK, d'accord. Il est pas, heu, ça va, c'est c'est facile pour lui, c'est il est pas submergé?
Oui, ouais, ouais, ils ont commencé, mais c'est en anglais. Oui, c'est ça. Ouais, d ouais. Bah, non, écoute, heu, ça reste vraiment hyper ludique, heu, puis, surtout, tu vois, je je je vais pas le forcer, ouais, il, heu, à, heu, il il va avoir 5 ans là, bientôt, donc, il a encore 4 ans. Je vais pas le forcer, tu vois? S'il me dit: «Maman, j'ai pas envie de lire», heu, il y a aucun problème, on ne lit pas, quoi. Je tu sais je veux pas en faire, hem, un champion de de quoi que ce soit, en fait. C'est vraiment juste mouais, non, non, c'est pour, heu, son bénéfice personnel. Si ça lui plaît, on le fait. Si ça lui plaît pas, enfin, voilà, il y a il y a pas d'enjeu plus que ça, je pense.
Ouais. Oui, oui ça reste, heu, oui, oui.
Mmh.
Ouais, d'accord OK, oui c'est plus, heu, c'est plus un jeu, c'est plus marrant, peu que que qu'une compétition, heu, quelconque, quoi, pour le coup.
Oui, oui, oui. Ah oui, non, pas du tout, ouais, ouais, carrément. Ouais.
Ouais, c'est pas le but, et du coup, ah bah du coup, voilà, au-delà des défis, heu, en quoi ce mélange, heu, des langues, il a tu sais, enrichi votre vie de famille et même votre vision du monde, en soi?
Mmh mh.